Hã? É. Do ao lado do lago é, do lado, tinha uma subida. Eh, eu eu não sei se aquela parte ali, eh, ela foi aterrada, eu acredito, porque era foi feito, assim, uma uma eu acho que foi aterrado, sabe. Porque foi feito, assim, uma, eh, como se fala? Uma um um ai, como se fosse uma passarela, sabe, em cima, para o ba para o lago passar embaixo, né. Então
É? Ó. É. Que estranho. Aham. Ah, entendi. Ah o lago passava embaixo. É, porque eu tô aqui imaginando.
É. Então eu tinha que subir essa subida. E era uma uma subida, assim, não era tão rapidinha de chegar. Eu eu até comecei até porque eu estava no embalo, fui subindo. Quando chegou, assim, na metade, não deu certo. Parei, desci da bicicleta, empurrei em até o topo lá que meu marido estava, e eu já cheguei lá, assim, completamente brava, né. É. Falei: "Ah, não. Detestei." Aí depois daquele daquela daquela lá, foi uma descida, né, e e depois foi o de novo aquela parte mais, ah, mais plana. Mas aquilo acabou com o meu humor, que aí eu via as pessoas vindo de bicicleta aquelas bicicleta elétrica, sabe. Toda com sorriso todas com sorriso no rosto, falando: "Ai, bom dia, bom dia." E eu olhava assim. Aí eu falei para o meu marido: "Olha, o sorriso dessas pessoas me irrita porque e eles não estão fazendo esforço nenhum nessas bicicletas." Mal-humorada mesmo. Aí eu peguei e falei pra ele: "Não venho mais de bicicleta a não ser que eu compre uma bicicleta elétrica." E falei: "Não venho mais fazer esse caminho aqui detestei! Só por causa desse pedacinho de subida." Ele dava risada.
Hã. Hã. De mau humor. <laughs> <laughs> Hã. Aham. <laughs> Nossa, você estava mal-humorada mesmo. <laughs> Nossa, mas era muito longa? Quanto tempo você demorou pra subir esse morro?